إمم، هو كل الحاجات دي متجمعة مع بعض، يعني أولًا قصة الفيلم بيحكي عن إيه، وإيه ومين الأبطال زي ما قُلت لَك فيلم F1 اللي شدّني ليه أصلًا إن براد بيت هو ال هو بطل الفيلم، فده كان عامل مؤثِّرجدًا إن أنا أدخُل أتفرج عليه أصلًا في السينما آآ، وبرضه وبرضه إيه يعني القصة مهمة جدًا، حتى لو الأبطال أنا ما أعرفهمش، يعني والمخرجين كمان، المخرجين ساعات بيفرقوا جدًا. فيعني مثلًا أنا ال آآ، Oppenheimer مثلًا آآ أنا كنت اتفرجت عليه في السينما ف فال في فيلم open
إمم. تمام. آه. ده كان إيه فكرته؟
كان بيحكي عن قصة معروفة جدًا بتاعة ال ال القنبلة النووية آآ، هيروشيما والعالِم Oppenheimer اللي اخترعها أصلًا، فهي كانت ال كان الحوار كله عن آآ ال إن هو إزاي اخترعها وكده، آه، بالضبط هو بيحكي عن قصة حقيقية قصة العالِم أصلًا Oppenheimer اللي اخترع الحوار ده كله، وإزاي كان ب يعني إيه مرحلة إن هو يخترعها كان بيمر بإيه وكده آآ، ف
إمم. بيحكي عن قصة حقيقية يعني. هل الفيلم ده برضه حصل على جوايز وكده، بما إنه يعني اتكلم عن فكرة أساسية وحصلت فعلًا، والناس اللي فيه اشتغلت على يعني نفسها وكده والّا ماخدش؟
أ آه طبعًا آه، أ ده خد جوايز أوسكار كتير جدًا مش فاكر تقريبًا خد 7 أوسكار أو حاجة كده يعني رقم غريب جدًا آه، يعني اكتسح الأوسكار في سَنتها آه، وبالنسبة لإن هو
ياه! إمم، لأ ده بالنسبة بالنسبة لفيلم لأ، ده دي جوايز كتير آه.
بالضبط إن هو بالنسبة لفيلم ال اللي هو إيه يعني سيرة ذاتية لشخص لأ، دي تقريبًا كانت أول مرة تحصل إن فيلم سيرة ذاتية أو قصة حقيقية عن شخص ياخد كمية الأوسكار دي كلها، واخد أحسن مخرج، أحسن فيلم أحسن صوتيات تقريبًا أحسن cinematography فكان مُكتسح الأوسكار ساعتها.
إمم. أيوه عندك حق، طيّب مثلًا عندي آه، ده ال من الأسباب اللي خلّتك تدخُل الفيلم، طيّب عندي سؤال أخير آآ، بالنسبة للبيت بتحب إيه أكتر حاجة بقى عشان نسيت تقول لي إيه أكتر حاجة بتحب تتفرَّج عليها، مثلًا لو هتقعد تتفرَّج على فيلم لوحدك وأنت متضايق مثلًا؟
ف فهو ده اللي شجّع الناس. إمم. م بالضبط. اتفضل.